Ờ, bạn ơi, dạo này tôi đang có suy nghĩ quá, tôi đang có nói chung là tôi đang có muốn nghỉ việc để có một cái khoảng thời gian để suy nghĩ về cái định hướng công việc tương lai của mình ấy. Nhưng mà tôi rất là sợ mọi người sẽ đánh giá, mọi người sẽ sẽ sẽ nghĩ không hay về cái về cái hành động của mình ấy. Kiểu, tôi sợ mọi người đánh giá tôi là trẻ con rồi là, ờ, không có chí tiến thủ, không muốn ừm, không có cố gắng cho công việc ấy. Thế nên là tôi đang có rất là rất là phân vân không biết là mình có lên nghỉ việc để cho mình một cái thời gian để có thể học hỏi nhiều hơn hay không. Để có thể, ờ, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm cũng như là mình có một cái thời gian để mình có thể healing, mình suy nghĩ nhiều hơn về cái định hướng tương lai của mình ấy.
Ừm. À, vậy thì, ừm, cái trường hợp mà cái thời gian mà bạn mong muốn nghỉ nó chỉ là một cái khoảng thời gian nghỉ ngắn thôi, hay là bạn muốn, gọi là, kết thúc cái công việc hiện tại và sau đó là, à, bắt đầu lại với một cái công việc mới?
Ừm, thật ra là tôi, ờ, có định hướng đúng là tôi muốn đi du lịch một khoảng thời gian khoảng 2 tháng mà ừm, mà tôi tôi chưa dám lói với sếp nha. Thì tôi cũng đang suy nghĩ, tôi đang rất là phân vân là liệu là không biết là nghỉ 2 tháng nó cũng là một cái khoảng thời gian nó khá là khá là dài ấy. Mà không biết là, ừm, không biết là sếp có duyệt hay không. Bởi vì thật ra là trước đây là đồng nghiệp của tôi thì cũng đã từng có người xin nghỉ khoảng 1 tháng rồi và sếp cũng duyệt. Nhưng mà đối với trường hợp tồi tôi thì tôi cũng không biết là bởi là sếp có duyệt không. Bởi vì thật sự là nhân sự phòng tôi là ở phòng pháp lý thì nó cũng khá là ít người, nó rơi vào khoảng 4 người. 4 người làm việc thì tôi nghỉ là còn khoảng 3 người thôi. Và thì trong 2 tháng thì nó cũng cũng cũng khá là khá là dài. Thì đấy là cái lo ngại đầu tiên của tôi. Cái thứ hai là, ừm, thật sự là làm ở công ty này cũng khá lâu rồi, cũng 4-5 năm rồi. Thì cái công việc của tôi, tôi cảm giác nó đang ở cái mức độ nó gần bão hòa rồi ấy. Nó cũng khá là ừ, công việc nó lặp đi lặp lại và nó tôi cảm giác nó hơi chán. Cho nên là, ừm, nên là tôi cũng muốn có một khoảng thời gian để mình nghỉ ngơi, để mình đi du lịch, để mình có thể thực hiện, ừm, rời xa công việc ấy, để mình lấy lại cái năng lượng để mình làm việc tốt hơn. Có nghĩa là mình sẽ suy nghĩ xem là, ờ, mình tương lai sắp tới thì mình có thay đổi gì không. Và ngoài ra thì tôi cũng muốn là dành 2 tháng đấy để có thể dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Và cũng ừm, cũng có khoảng thời gian để mình có thể học hỏi trau dồi kiến thức ấy. Bởi vì thực ra là cái công việc của tôi bây giờ nó cứ lặp đi lặp lại nè. Và tôi cũng ý là sáng lên công ty làm đến tối thì về nhà thì cũng hết thời gian rồi. Mình cũng không có thời gian để mình có thể mình học thêm những kiến thức mới. Và ngoài ra thì nhiều lúc mà tôi ở nhà thì sếp cũng giao những cái công việc mà tôi phải mang về nhà tôi làm. Và nó cũng chiếm cái khoảng thời gian buổi tối của tôi. Tôi cũng không có thời gian để có thể thư giãn và cũng không có thở thời gian để có thể đứa này học thêm kiến thức mới. Và dạo gần đây ừm, đó, và nhưng mà đối diện với những cái vấn đề đấy thì tôi cũng sợ là nếu mà mình xin nghỉ thì sếp sẽ đánh giá, rồi đồng nghiệp sẽ đánh giá là mình hông có cái sự cố gắng trong công việc trong công việc ấy. Đặc biệt là cái ừm, đặc biệt là cái như dạo gần đây là tôi thấy rất nhiều người trên mạng xã hội họ nói về cái vấn đề này là, ừm, mình còn trẻ mình ba hai năm, ba mươi tuổi mà mình không cố gắng. Và mình, ừm, ừm, mình nghỉ ngơi như thế là mình lười biếng, mình không có chí tiến thủ. Ừm.
À. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. À, vậy à! Rồi, mình hiểu. Ừm, mình hiểu. Ừm. Yeah. Ừm. Đấy. Ừm. À. Ừm. Rồi, à, mình hiểu, mình hiểu. Có nghĩa là bây giờ là trong bạn đang trong cái trạng thái có nghĩa là cái công việc thì nó lặp đi lặp lại, đúng hông nè? Rồi nó gây cho bạn thứ nhất là cái sự nhàm chán. Và thứ hai thì cái khối lượng công việc nó cũng, kiểu như là, nó làm cho bạn bị mất đi cái khoảng thời gian để mà phát triển bản thân. Nên chính vì thế là bạn cần phải có cái thời gian để mà nghỉ ngơi cũng như là, à, thay đổi lại cái bản thân mình chút đỉnh, đúng hông? Ừm, rồi. Vậy thì, à, với những cái, gọi là, những cái nhu cầu, ừm, nó cũng rất là hợp lý như vậy, ờ, cái việc là nhu cầu phát triển bản thân cũng như là có thêm thời gian nghỉ ngơi để mà giúp cho cái việc là sau này mình làm việc nó tốt hơn như vậy á, thì bạn đã từng, ờ, trao đổi với bất kỳ một cái người nào chưa? Ví dụ như là người thân trong gia đình hay là đồng nghiệp, bạn bè chẳng hạn.
Đúng rồi. Đúng. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, thì nói chung là tôi cũng chưa dám chia sẻ á, bởi vì thật sự là tôi rất là sợ mọi người sẽ sẽ đánh giá ấy, bởi vì gần đây tôi cũng lướt những cái mạng xã hội thì mọi người cũng bàn luận nhiều về cái vấn đề này. Mọi người bảo là những người trẻ bây giờ họ yếu đuối, họ không có cái sức chịu đựng cao, họ không thể nào mà họ làm việc với cường độ cao, và ngoài ra thì họ cũng nói chung là tôi cảm thấy những cái lời lẽ đánh giá nó không tốt. Nên nà khi mình tiếp xúc với những cái cái cái topic gì đấy ở trên mạng xã hội, thì mình cũng cảm thấy khá là phân vân và cũng khá là lo sợ về với cái trường hợp của mình. Thật sự là bây giờ tôi rất là muốn muốn nghỉ rồi, muốn thực hiện kế hoạch của mình rồi, nhưng mà ừm, nhưng mà rất là sợ là đồng nghiệp đấy, đồng nghiệp sẽ đánh giá là là không có chí tiến thủ, không nỗ lực hết mình vì công việc, rồi sợ sếp đánh giá nên là tôi cũng chưa chưa chưa ngỏ lời. Nên là tôi tôi cũng ừm, tôi cũng cần phải cân nhắc nhiều hơn ấy. Bởi vì thật ra là ừm, đó, nên là tôi cũng muốn xin ý kiến của bạn. Không biết là bây giờ là tôi nên làm thế nào, tôi muốn tôi sẽ xử lý cái vấn đề như thế nào, tôi sẽ nói chuyện với sếp ra sao, mình sẽ bắt đầu từ đâu? Hay là thôi mình cứ tiếp tục mình làm việc như vầy đi, mình mình không nghỉ ngơi nữa?
Ừm. Rồi. Rồi, mình hiểu. Ừm. Ừm. Ừm, thì thực sự là mình nói thì nghe cái câu chuyện của bạn, mình cũng cảm thấy được cái cảm giác của bạn đang khá là khó chịu. Bởi vì thực sự là đang bị, ờ, áp lực nè, đang bị kiểu như là, đang, ờm, mất rất là nhiều thời gian cho công việc nhưng mà không có thời gian phát triển bản thân, bạn cũng đang cần thời gian như vậy. Vậy thì, ừm, nói về cái nhu cầu của bạn về cái việc là bạn ng muốn xin nghỉ 2 tháng để mà đi du lịch, đúng hông? Thì, ờ, bạn cũng chia sẻ là bạn sẽ muốn để mà có cái thời gian nhìn lại, ưm, bản thân mình nè, rồi để mà cải tiến lại cái sức khỏe, rồi sau đó là, kiểu như là, có những cái quyết định nó tốt hơn, sau đó đi làm. Vậy thì, ừm, nếu như trong cái trường hợp mà bạn xin nghỉ và được sếp duyệt, trong vòng 2 tháng bạn đi du lịch như vậy, thì bạn nghĩ là cái công việc của bạn khi mà bạn nghỉ, thì có những cái đồng nghiệp khác họ có san sẻ được cái khối lượng công việc của bạn để lại hông?
Ừm. Ừm. Ừm, thật ra nà đối với bản thân tôi là tôi nghĩ là, ừm, nếu mà để có thể giải quyết được hết những cái lượng công việc của tôi, thì tôi nghĩ là không. Bởi vì thật ra là tôi được đánh giá là một trong những người mà năng suất nhất ở cái phòng ban ở công ty, và, ừm, cái khối lượng công việc của tôi đang c cao hơn mọi người nhiều. Nhưng mà tôi nghĩ nà nếu nếu mà tôi nghỉ thì sếp sẽ phải đưa ra một cái phương án là sẽ tuyển thêm người, hay nà tuyển tuyển thời vụ, hay nà mình sẽ giảm thiểu những công việc có cần không cần thiết đi. Bởi vì cái đấy là tôi nghĩ tôi cũng chưa nghĩ đến, và tôi nghĩ đấy là cái vấn đề của ban lãnh đạo. Còn về bản thân tôi, thì tôi thật sự tôi rất là áp lực, một về cái công việc hiện tại, nên là muốn nghỉ ngơi 2 tháng, thì tôi cũng tôi cũng chỉ, ừm, s nghĩ xoay quanh cái vấn đề của tôi thôi, chứ cái vấn đề của công ty thì tôi cũng chưa thực sự là nghĩ đến.
Rồi. Ừm. Rồi, ô kê, thì sau khi mà nghe toàn bộ cái câu chuyện của bạn nè, cũng như là cái những cái chia sẻ c những góc nhìn của bạn á thì mình cũng sẽ có một vài cái chia sẻ, cũng như là một vài cái góc nhìn của bản thân mình và hy vọng là có thể giúp cho bạn á là có thể giải quyết được cái vấn đề này một cách, ưm, ờ, ừm, êm đẹp nhất ha. Rồi, thì đầu tiên á, đó chính là cái cách mà bạn cần phải làm đó chính là, ờ, diễn đạt về cái, gọi là, cái mong ước, cái nguyện vọng của mình về cái việc là, à, có cái thời gian nghỉ ngơi để mà có thể là thứ nhất á, là làm mới bản thân nè và thứ hai là cũng để cho cái sức khỏe của bạn nó trở nên nó tốt hơn và lấy lại cái động lực cho cái công việc hiện tại của bạn. Thì thay vì cái việc là, ờ, bạn chỉ chia sẻ loanh quanh cái câu chuyện là, à, "tại vì mình làm đã quá lâu và công việc nhàm chán" thì thực sự là với cái, gọi là, những cái cái cái chi tiết như vậy thì thực tế mà nói, ờ, với một cái người sếp thì họ sẽ rất là khó để mà có thể là, ờ, chấp nhận phê duyệt cho bạn cái câu chuyện để mà, à, bạn được nghỉ ngơi trong một cái khoảng thời gian tương đối dài, à, khoảng 2 tháng như vậy. Đấy, thì bạn chỉ cần, à, diễn đạt rõ ràng, xúc tích, ngắn gọn về cái câu chuyện mà bạn đang gặp phải. Có nghĩa là
Ừm. Ừm. Ừm.
bạn đang cần thêm cái thời gian này, khoảng thời gian này để thứ nhất là để nghỉ ngơi, giúp cho cái cái sức khỏe tinh thần của bạn trở lại với cái, gọi là, cái thời điểm tốt nhất để mà bạn khi mà quay lấy là làm việc bạn sẽ có thứ nhất là cái năng lực, đó, và thứ hai là cái cái động lực để mà phát triển, ừ, tiếp tục làm công việc. Thứ hai á, là bạn cũng nên chia sẻ rõ là, ờm, với những cái công việc hiện tại h khi mà vừa phải làm ở văn phòng vừa vừa phải về mang việc về nhà làm thì nó vô tình chung nó gây cho bạn một cái áp lực nhất định về thời gian cũng như là nó chiếm mất đi cái quỹ thời gian cái công việc ở nhà của mình, bạn sẽ không còn cái thời gian để mà thứ nhất là chăm sóc bản thân hay là phát triển bản thân nữa. Thì bạn cứ chia sẻ một cách rõ ràng thẳng thắn với sếp của bạn, để sếp của bạn có thể là nhận ra được cái vấn đề mà bạn đang gặp phải trong cái môi trường công ty của ổng của của sếp của bạn. Đấy, thì họ cũng sẽ dễ dàng để mà thấu hiểu, đưa ra cái quyết định để giúp cho bạn có thể là có thêm cái thời gian nghỉ ngơi. Vậy thì bạn thấy cái cách này nó có thể là bạn có thể áp dụng được trong công ty của mình hông?
Ừm. Ừm, ừm. Ừm, thật ra là tôi cũng không chắc bởi vì sếp tôi là một người tôi cảm giác là một người gọi nôm na là người thế hệ cũ ấy. Thì họ rất là ừ, họ cũng sếp tôi cũng rất là bảo thủ và cũng rất là có những cái tư tưởng rất là cổ hủ ấy. Thì tôi cũng nghĩ là cũng kh cũng nghĩ là khó để có thể nói ra và cũng khó làm sếp có thể chấp nhận ấy.
À. Rồi. Rồi, ô kê. Ừm, rồi, ô kê. Vậy thì nếu như mà trong cái trường hợp này á, thì bạn cũng có thể bắt đầu bằng cái chuyện á là đi từng cái bước nhỏ trong cái việc là tự giảm những cái căng thẳng, những cái áp lực cho bản thân mình. Thì ví dụ như là những với những cái trường hợp, gọi là, những cái giấy tờ, những cái thủ tục mà bạn có thể xử lý tại công ty, thì mình hoàn toàn là mình xử lý ở công ty. Và khi mà hết giờ làm việc, hết thời gian làm việc của mình rồi á, thì khi mà mình về nhà, nếu như trong cái trường hợp mà những cái trường hợp mà, à, nó không phải là những cái công việc những cái việc mà cần phải xử lý, ừ, ngay lập tức, có nghĩa là cái mức độ quan trọng nó cần bạn phải xử lý ngay lập tức á, thì bạn có thể là để vào ngày hôm sau, hoặc là sẽ nhờ một cái bạn nào khác, một cái đồng nghiệp nghiệp nghiệp nào khác là xử lý cho bạn thay cái phần đó. Bạn chỉ thực sự là xử lý, nhận xử lý những cái, gọi là, những cái vấn đề mà bắt buộc là bạn phải xử lý, và nó yêu cầu là phải gấp gấp rút, nó cần thiết thì bạn mới xử lý. Còn nếu như là những cái, gọi là, những cái việc vặt á, những cái việc nhỏ á, những cái việc đơn giản mà có thể là nhờ người khác á, thì bạn hãy từ chối, từ chối một cách khéo léo là, à, "Hiện tại em đang trong cái thời gian là, à, luyện thêm, ơ, ơ học tiếng Anh, em đang, gọi là, ừm, nghiên cứu th thêm để mà chuẩn bị là nâng cao cái tay nghề." Đấy, thì bạn có thể là dùng những cái lý do cá nhân mà nó liên quan tới cái việc phát triển bản thân, để có thể là tránh những nhận những cái, gọi là, những cái nhiệm vụ nó không có cần thiết để mà mình phải làm. Đấy, chỉ thực sự là làm những cái, gọi là, những cái nhiệm vụ mà mình cần phải làm thôi, những cái nhiều khó khăn mà chỉ mình làm mới mới được ấy, thì cái lúc đó mình hãy nhận. Rồi sau đó thì, kiểu như là, mình cũng có thể đánh giá lại cái khoảng thời gian mình nghỉ, ví dụ như mình có thể là thay vì xin nghỉ 2 tháng, mình có thể chỉ xin nghỉ 1 tháng hoặc nửa tháng chẳng hạn, để mà có thể là, à, khiến cho cái việc khi mà mình xin nghỉ á, nó cũng sẽ dễ được chấp nhận hơn bạn nha. Thì bạn thấy cách này nó có phù hợp với mình hông?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, mình cảm thấy là những cái khách mà bạn gợi ý thì nó cũng khá là, ừm, phù hợp và cũng khá là hợp lý ấy. Thì mình nghĩ là mình sẽ thử trong tuần tới đi, tuần tới thì chắc là sếp mình sẽ đi công tác về, thì mình sẽ thử xem thế nào. Thì nói chung là rất là cảm ơn bạn là, ừm, đã chia sẻ những cái cách đấy cho mình, thì mình <sniffs> mình cũng cảm thấy, gọi là, thoải mái hơn trong cái tư duy tư tưởng của mình, để chắc là tuần sau mình sẽ thử như nào. Mình cảm ơn bạn nhé!
Ừm. Rồi, ô kê. Thì, ờ, thực sự là mình cũng hy vọng là những cái chia sẻ cũng như là những cái góc nhìn này á, thì nó có thể là giúp cho bạn có thể là, ờ, đạt được cái mục tiêu của mình ha. Hy vọng là bạn sẽ sớm, ừm, có được cái thời gian nghỉ ngơi tốt nhất. Bye bye bạn!